Eh, oye, fíjate que tengo, eh, un tema con el consumo de de alcohol, principalmente.
Okey.
Em, he estado, pues, me considero un consumidor regular porque, bueno, no no lo consumo del diario, pero, pues, bueno, la verdad es que mis amistades que me rodean, la mayoría bebe bebidas alcohólicas, entonces, es me es muy difícil, eh, decir no, ¿no?, eh, es muy complicado para mí el decir no, sobre todo cuando tienes una gran amistad con con las personas que te rodean, y todas beben. Entonces, también me desenvuelvo en
Ujú. Claro.
pues, en muchos aspectos sociales donde involucra el alcohol. Por ejemplo, yo, eh, soy de ir mucho a bares o a antros, en donde, pues, el consumo de alcohol es es inminente, ¿no?
Ujú, entiendo.
También, eh, tengo, este, pues, problemas a veces para dormir porque, eh, busco como que ese trago, ¿no?, para relajarme. Digo, no me considero como un tomador, eh, compulsivo o un alcohólico en sí, pero, por lo menos, 2 veces a la semana estoy, eh, bebiendo alcohol. Yo creo que se me está haciendo un mal hábito, no sé, cómo podría, pues, mejorar o cambiar ese hábito.
Mm, claro. Sí.
Eh, entiendo que también hay responsabilidades y me he puesto a pensar sobre eso, de que debería de poner prioridad a a mi descanso, a conciliar el sueño, a ser más productivo en las actividades, pero, eh, tal vez sí estoy empezando a tener algún problema, eh, con el consumo del alcohol.
Sí, por supuesto. Sí, entiendo lo que me dices, digo al final eh, pues si es si es un poco importante, pues darle atención a esto, porque, al final, como lo dices, ¿no? Es es, mm, válido quizás relajarte de esta forma, es es totalmente válido mientras no te genere algún tipo de afectación, pero, precisamente eso es algo que me interesa saber, ¿tú dirías que entonces tu problema de sueño surge de que consumes el alcohol? Y no es que lo estés tomando para relajarte un poco y precisamente, pues, conciliar el sueño más rápido, ¿es cierto? O sea, te, ¿te genera incluso peor el la pérdida del sueño?
Pues Incluso yo siento que es, em, contraproducente, porque, al beber alcohol, me normalmente ese trago, o esa ese, un una botella que quiero, esa lata que me tomo, eh, se convierten en 2, se convierten en 3, entonces, menos concilio el sueño, entonces, eh, yo creo que sí llega a ser un problema, además, bueno, eh, comentarte de que estoy ensayando en un grupo de rock, eh, tengo una banda. Igual los ensayos en la mayoría de veces se involucran el consumo de alcohol para relajar, ese es el como que el pretexto que ponemos, ¿no? Vamos a tomar 1, trago para relajarnos, para pasarla bien, para concentrarnos incluso, pero, igual y ese ese pequeño trago, ese consumo según moderado, que yo considero se está volviendo un problema más serio, porque, eh, no no no no cesa en solamente, 1 o 2, tragos, sino que al momento de probarla, eh, va incrementando y va incrementando, hasta el grado de que a veces, pues, se me pasan un poco las copas, ¿no? Eh, también, bueno, recalcar que no descuido en en sí totalmente mis actividades diarias, ni mi trabajo, pero, de alguna manera, sí siento que podrías llegar a ser un poco menos productivo, ¿no? En él.
Claro Sí. Mm. Si Sí, por supuesto. Sí, sí, sí, por supuesto, creo que es es algo bueno que te estés dando cuenta. Eh, desafortunadamente, pues vaya, hay hay situaciones que se pueden llegar a generar precisamente de esto, ¿no? De quizá, verlo como algo más rutinario, quizá normalizarlo, eh, puede llevarte precisamente a a generar algún tipo de esta interacción, ¿no? Con este tipo de de bebidas en las que, pues, ya no hay un límite, o como tal los límites se van quizá difuminando un poco, porque, lo vas viendo cada vez un poco más normal. Entonces, creo que sí es muy valioso que te en este momento te estés percatando de esto y y vaya, que al final no ha tenido alguna afectación gigante en tu vida, pero, pues pues, vaya, el el notarlo antes de que precisamente llegara a algo así, que pues, si si es totalmente importante que que le prestes la atención. En este caso, ah, bueno, tú has intentado, por ejemplo, eh, digamos, ah, platicarlo con con tus amigos, porque, entiendo que esto precisamente viene de un entorno social. Eh, ¿has llegado a comentarlo con tus amigos?, de que quizá, no decirle a ellos no qué hacer, pero, sí, eh, pues, dejarles el aviso de que tú quieres, digamos, eh, irlo delegando un poquito, irlo irlo dejando, eh, para que precisamente te ayuden en esto.
Sí. Si. Si, bueno, si lo he intentado, he hablado con ellos, hemos platicado, pero, eh, es un tema que la verdad nadie lo toma en serio. Como que somos los típicos amigos de que: "Ay, sí, ya vas a empezar a dejar de tomar según tú y no, nunca pasa eso" ¿no? O sea, en lugar de en lugar de alentarte lejos de decirte: "No, está bien que lo estés haciendo, ojalá lo logres es por tu bien". Eh, los las respuestas que he llegado a escuchar es de que: "No digas nada y tómate otra". <laughs> Entonces
Mm, ya veo. <chuckles> Sí. Sí, sí, sí, por supuesto. <chuckles>
eh, cuando tienes unos amigos, buenos amigos, o que tú consideras buenos amigos, esas son las respuestas que te dan. También bueno, por una parte siento que en sí está llegando a ser un problema, porque, bueno, también tengo una pareja y a esa pareja le molesta que que consuma alcohol. Le molesta al grado de que, pues, sí hemos tenido algunos problemas, algunos roces, de que: "Bueno, no vayas esta vez a ensayar, no salgas esta vez, porque, seguramente, vas a tomar 1, trago, 2, tragos", no sé, y bueno, llega a ser un poco desesperante también, porque, muchas veces, eh, uno dice: "Pues, tú así me conociste" ¿no? Así así así así siempre he sido, pero, también entiendo de que esa persona, tal vez, no tiene necesidad de estar lidiando con con alguien como como yo, en este caso, ¿no?
Claro, si. Ujú. Sí, por supuesto. Claro sí, bueno, l lo que yo primero te diría es que, eh, vaya, no te asignes un rol a ti de que eres una mala persona, o eres alguien que afecta, ah, pues, en este caso a tu pareja. Eh, creo que todos en algún momento podemos llegar a normalizar situaciones que quizá a otra persona le moleste y y mientras nosotros, pues, digamos, detectemos, ¿no? Que si hay algo que que no se debería de hacer o algo así, pues, creo que es, ah, muy válido también decir y pues, voy a poner cartas en el asunto, ¿no? Eh, creo que también es es importante distinguirte de que a lo mejor, si no te apoyan las personas, vaya, eh, pues, tú puedes llegar a tomar tus propias decisiones, ¿no? Precisamente para que no te afecte, porque, desafortunadamente, por lo que me comentas, eh, sí hay alguna afectación. Está afectando directamente a tu relación, o en este caso a tu tu forma de conciliar el sueño incluso, y esto, vaya, es como un un efecto en cascada, ¿no? Va afectando uno, y otro, y otro, entonces, pues, quizás si si hasta el momento son las únicas consecuencias que has tenido, no minimizarlas, por supuesto, eh, y y prestarles esa atención. Creo que al final el el consumo de alcohol es algo que no se tiene que ver de una manera negativa, pero siempre con una responsabilidad, y si en este caso tú ya la detectaste detectaste que sí hay una afectación, pues, creo que sí sería importante que que intentaras, ¿no? Como que darle esa ese ese cortón, o ese bajón a a tu consumo, eh, pues, de alcohol, de d mm, digamos cualquier cosa que tú estés llegando a a percibir con este en relación a este tema, pues, sería importante, eh, pues sí, digamos directamente poner un alto, incluso hasta de lleno, para para intentar recuperar esta estabilidad, ¿no? Sobre todo, ¿has intentado, por ejemplo? O-o bueno, lo que yo te podría recomendar, ¿has intentado sustituirlo por algún otro hábito? Digamos, eh, no sé, en en cuestión de que si tú sabes que de repente te empieza a llegar a entrar esa ansiedad, eh, incluso con con tu banda, ¿no? Que que muchas felicidades por el proyecto, siempre es algo muy muy bueno tener ese tipo de actividades, eh, pues precisamente, si si te empieza a entrar como que esa ansiedad social de <chuckles> de tener que tomar, ah, vaya, sustituirlo por vamos a empezar rápido el ensayo, ¿no? O tú te dedicas a ensayar un poco antes precisamente de juntarte con la banda, para que, pues, ellos mismos noten, ¿no? Porque, al final si son buenas personas y buenos amigos, como los mencionas, pues lo van a entender. Quizá quizá viene su su su insistencia un poco más de ese juego <chuckles> entre amigos, eh, pero, realmente, cuando vean que tú lo estás haciendo, muy probablemente te van a apoyar.
Si. Claro. Si, claro. Mm, si. <laughs> Si. Incluso, he intentado o o lo que he aplicado es fingir que estoy enfermo y decirles: "No puedo tomar, porque, estoy tomando medicina". Me ha funcionado un par de veces, me ha sacado del apuro y la verdad es que lo he hecho por por méritos propios, oh, eh, yo he querido dejarlo y la verdad es que al otro día se siente fenomenal despertarse sin cruda, sin sentirse mal, sin dolor de cabeza, es algo que que lo he vivido y digo, bueno bueno, o sea, está está genial esto de de dejar de beber, para que al otro día te sientas bien y estés, pues, al 100%, puedes rendir en tus actividades, ¿no? Em, algo que, por ejemplo, cuando me siento mal, llego a despertar con dolor de cabeza o o cruda, como se dice coloquialmente, pues, lo que hago es tomarme un café bien cargado, que también es algo siento nocivo en exceso y bueno, hay hay hay esas maneras, o esos hábitos siento que debería de irlos dejando poco a poco. Igual estoy pensando, eh, seriamente en en inscribirme a un gimnasio para, pues, tener actividad física y y yo creo que, tal vez, eso podría ayudarme a despejar un poco mi mente y a calmar esa ansiedad de de estar pensando, de querer consumir alcohol, ¿no?
Claro. Sí, totalmente. Sí. Ujú. Claro. Sí, sí, sí, totalmente. La verdad es que es un una maravillosa idea, el el sustituir esta parte por algo que te lleve a algo sano, quizá, como dices, ¿no?, incluso te está, eh, ahora pegando por el tema del consumo de del café. Eh, pero vaya, al final, si estás pensando como en el tema del gimnasio, eso es un cambio muy positivo, es algo que muy pocas personas se atreven realmente a hacer, y no solamente decirlo. Entonces, el que tú ya lo estés pensando o incluso que lo llegues a poner en acción es algo totalmente beneficioso para ti, ya no digamos solamente que va a relaja va a perdón, a mejorar la, digamos, estabilidad con tu con tu pareja, sino que incluso vas a ver cambios muy positivos en tu forma de sentirte. Y seguramente, de nuevo, como como tú lo mencionas, son buenos amigos, que a lo mejor solamente lo hacen por relajo. Ah, pero, en en el momento en el que ellos se den cuenta, que esto está implicando un cambio positivo para ti, y que de plano, <chuckles> vaya, por mucho que te insistas, no van a no vas a ceder, ellos mismos seguramente te van a te van a llegar a apoyar, pero, pues, vaya, el primer punto es dar ese primer paso, seguramente lo vas a lograr, seguramente vas a tener el control de esto, solamente, pues, permítete, eh, dar ese primer paso.
Muy bien, bueno, pues, muchas gracias por por el consejo y por haberme escuchado, y que tengas una excelente noche.
Claro que sí, cuando quieras aquí estoy. Que pases bonita noche.
Bye.